Oui, bah, je pense beaucoup plus jeune, heu, bah, notamment, voilà, quand on avait les contrôles, heu, le lendemain ou même à la période du voilà, c'est ça le les périodes de bac, et cetera. C'est vrai que je faisais s beaucoup moins de sport à l'époque et c'est vrai que là, ouais, bah, je pense que, ouais, passer une bonne nuit blanche, heu, à te, heu, oui.
Des gros stress? Mmh mh. Oui. D'accord, c'était un stress différent, en fait, finalement, là, heu, avec le sport, tu évacues le stress de ta journée qui est passée, heu, quand tu as un examen le lendemain, c'est c'est un stress par rapport au lendemain, c'est pas c'est pas tout à fait le même, finalement?
Oui, mmh. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mouais, c'est ça, c'est exactement, c'était pas du tout le même stress et là, bah, j'étais beaucoup plus jeune, c'était il y a plus de 10-15 ans, donc heu, ouais, on je pense qu'on n'arrive pas à gérer aussi pareil nos émotions, non plus et puis, heu, ouais, là, j'avoue, c'était pas une nuit, heu, hyper sympa, bah, c'est ouais, j'ai j'avais pas dormi de la nuit, heu, à cogiter, à stresser et c'est vrai qu'on sait que, bah, même si on est prêt, qu'on a révisé et tout à fond, je pense que des fois, on a, voilà, ce stress un peu, entre guillemets «irrationnel» ou toujours peur que ça se passe mal.
Mmh mh. Oui. Oui. Oui, c'est c'est assez assez général, heu, <chuckles> je pense.
C'est ça! Clairement, ouais, c'est pas évident mais bon, ça va, ça m'est plus trop arrivé, heu, depuis, en tout cas.
D'accord, oui, le fait d'avoir, heu, par exemple, un, mmh, heu, je sais pas la la la visite d'un patron le lendemain ou non, tu travailles à domicile tu me disais, donc tu as pas forcément trop de trop de stress par rapport au lendemain?
Oui. Ça va. Oui, exactement, moi, j'ai cette chance-là, mais en tout cas, en ce moment, c'est vrai qu'après j'a avant, j'avais d'autres postes plus en entreprise et cetera mais honnêtement, c'est vrai que j'a j'arrive souvent quand même à bien faire la part des choses, à voilà, bah, le boulot, c'est le boulot, la vie pro, heu, c'est la vie pro. Après oui, bah, il y a toujours des petits moments où on tourne peut-être un petit peu plus dans le lit, heu, c'est sûr, mais en général, heu, ça va, de toute façon, ce qui doit arriver arrivera, hein, malheureusement, donc heu, autant bien dormir la nuit, ça au moins, c'est <laughs> c'est un peu ça, ouais. Le sommeil, c'est important. <laughs>
Ouais. <laughs> <chuckles> D'accord, donc c'est une philosophie aussi, en fait, heu. <laughs> <chuckles> D'accord. Effectivement et alors qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui, heu, n'aurait pas le sommeil, heu, beh, aussi facile que toi? Heu, et qui, heu, éventuellement, aurait peut-être un peu moins de temps par exemple, heu heu, ne pourrait pas forcément faire, heu, faire autant de sport ou heu, est-ce que tu as tu au est-ce que tu aurais des conseils vraiment de ce qui te semble le plus important?
Mmh.